لأ، لأ بتوفّر. في خاصية اسمها يعني لو تسمع، هيقول لك خاصية الinverter، طالما في كلمة inverter يبقى هو فعلًا البتاع ده بيوفّر لو استخدمته صح. الآلة دي هتوفّر لو أنت استخدمتها صح، سواء كان تكييف، تلاجة، فريزر أي حاجة.
آه. ما عندكوش طب في بيتكم أي حاجة من الكلام ده، والّا لسّه ناوي تشتري يعني كده عشان توفّر أكتر بقى؟
لأ عندنا، عندنا. أنا التكييف لمّا اشتريته، اشتريته غالي بس آه. بس اشتريته بال بالموضوع ده، آآ بال اللي هو فيه الinverter ده. بس هو خلّيني أقول لك حاجة تاني، الinverter ما لوش أي لازمة لو أنت مشغّل على أقصى حاجة. ما هو أقصى حاجة يبقى آه. يبقى أنت كده مش ما أنت مش هتشغّل inverter. ما هو مش مستفيد، ما هو آآ طول ما أنت شغّال ما وصلتش لسّه للدرجة التكييف مش قادر يوصّل للدرجة اللي هي محطوطة، الthermostat مش جايبها، فكده خلاص، ما ما لهوش لازمة فهمتني؟ بالضبط هي كده. وكذلك برضه التلاجة
طب ما حلو يا عم أهو. إمم. أيوه، قُل لي. على درجة الحالية آه. صح، صح. طب ما هيفضل شغّال على طول. إمم، امم هيفضل شغّال. وبالذات كمان بتفرق في مساحة الأوضة، والّا في مساحة الأوضة ما بتفرقش بقى؟
لأ، ما أعتقدش لها، ما لهاش دعوة مساحة الأوضة، بتبقى في ال في في ال في التكييف ش اللي هو من برّه، من من برّه ال ما ما أعتقدش إنّها بتفرق لأ. آآ وبالذات و و اتفضّل.
أيوه، أيوه. فهمتك. طب خلّيني أسألك ماشي كمّل، كمّل. كمّل.
آه. كنت عاوز أقول لك بس حاجة، والتلاجة والفريزر اللي هو المؤشِّر اللي بي بيحسب درجة حرارة البرودة أو درجة البرودة أو درجة التَجمُّد، لو كانت على النُص أو ما بتبقاش زي أقصى حاجة، فأنت هتفصل لو على النُص مثلًا بتفصل، بتوفّر طاقة أكتر ما تبقى عاملها على أقصى حاجة.